<clicks tongue> Cioè che ti è successo? Non ho capito.
Ehm, no, no, no, no, no, no, io andavo con gli amici dei che, insomma i compagni, uhm, siccome abbiamo 'sta passione della kata, no, anda andavamo a vedere, uhm, tipo noi stavamo allenando con uhm cioè i nuovi, <clicks tongue> no, i nuovi, non i professionisti come quelli lì di cintura nera, allora io, siccome ero molto appassionato di kata, andavo a vedere come fanno i grandi, no, poi dopo ho imparato a farla, quindi io da solo mi mi mettevo, sì, sì, giuro, mi mettevo così e la gente mi guardava, anche i ragazzi mi di "Ma che bravo, ma come hai fatto ma come ma come hai fatto a imparare la Bassai Dai?" Perché non è facile. "Come hai fatto a imparare la Enpi?" Io facevo anche il salto
Okay. Sì, sì, sì. Okay, okay. Okay. Okay. Okay. Sì, sì, sì. Eh, bello. Sì, sì, sì, è bello. Ah. Ah, autodidatta? Okay. Okay. Ah! Bello. Ah-ah, sì. Ma l'hai imparata subito oppure comunque, sai, ti sei comunque esercitato? Ah.
No, no, no, la Bassai Dai l'ho imparata in 1 settimana, 2.
Ah vabbè, però non è tantissimo tempo dai, cioè, pensavo
Però però facevo le cose fatte bene, nel senso i tu sai che, ehm, a volte nelle kate ci sono dei salti, no?
Okay. Ah-ah. Sì, sì, sì, sì. Io però il primo kata no, eh
E, ehm No, ma la il primo kata è niente, cioè neanche la seconda e la terza. Forse tu inizi a fare il salto da, uhm, la sesta? Non mi ricordo, non mi ricordo. Eh, allora io facevo anche il salto bene e facevo anche tu dopo devi anche fare un un tipo un orletto così, no, eh. Allora, io li facevo e i miei amici eran ehm, affascinati da dal mio modo.
Eh, no, no. Ah, okay. Okay. Ah, vabbè, parecchio tempo ci vuole ancora. Okay. Okay. Eh, sì, sì, sì, sì, sì. Okay. Affascinati, no, dal fatto che sì, anche perché poi l'avevi fatto da solo e subito, no, comunque cioè, non c'avevi nessu eh eh, okay.
Brava, sì l'ho fatto da solo, bravissima, hai detto bene, sì brava. Ho fatto da so ho imparato da solo. Però ti dico la verità, non non mi piaceva che che che l il nostro istruttore non non ci insegnava queste kata qua grandi, io l le andavo a a imparare da solo.
Okay. Okay. Ah e come mai poi non ve lo insegnava queste qua?
Lui lui ci insegnava solo quelli lì dal primo al sesta, ma io <clicks tongue> io volevo anch'io imparare quelli grandi, no, ma l ma lui non ha voluto.
Ah, e come mai però come mai non ve le insegnava a voi? Non forse lui non le sapeva fare, cioè come mai non ve le insegnava? Non ho capito.
Ehm, no perché lui lui diceva: "Pazienza, queste kata grandi un po' avanti". Ma, mhmm.
Qual era il motivo? Ah, okay, okay. Ah, non è che non voleva, cioè diceva che secondo lui non e non eravate pronti, diciamo. Giusto?
Ehm, no, sì lui diceva: "Ah dopo che fate sto esame, a avete la prossima cintura ne parliamo". <tsk> Ti dico la verità ehm ehm guarda, forse a forse anche questo era un motivo che ho lasciato, perché l'istruttore si concentrava un po' sui sui grandi e quelli cintura nera così, allora io <clicks tongue> ho preso la nera poi ho detto basta.
Okay. Okay, okay. Vi rimandava s Sì. Ah, non ti piaceva più l'ambiente? Ah okay, okay. Mh, okay. Ah, quindi per questo motivo qua diciamo, non c'è più proprio l'ambie non non non era per lo sport, era per l'ambiente della palestra che non ti piaceva
No, no, no, no, no, no. No. No, no, no, questo era uno dei motivi.
Ah okay, qual è stato cioè, quali sono stati gli altri motivi?
Altri motivi, ti dico la verità, impegni. Io non ce la facevo più a gestire università e p e poi anche ho iniziato a lavorare, avevo il mio business privato, eh.
Okay. Ah, okay. Okay. Ah-ah, sì. Okay.